Ako kasi meron akong brand talaga ng bag na ano madalas kong binibili, ah, yung ano, ah ah, lokal siya, lokal na brand pero leather talaga siya, talagang leather na ano. Nung binibili ko siya mga ano pa lang, eh, ku kumbaga yung mahal na yung 3,000 pero leather talaga siya. Tapos tumatagal siya kahit hanggang sampung taon, talagang ang ganda pa rin. Pero ngayon tinitingnan ko, yung presyohan ng ano ng mga bag ngayon, ay naku pinakamababang presyo 7,000 na. Sabi ko ano, oo gano'n, oo 7,000 hanggang 15,000. Ayoko nga bumili ng gano'n kamahal. Sabi ko, "Ano kaya puwede kong gawin na gusto ko yung leather pa rin siya," kasi talaga ang leather talaga pang matagalan, eh. So, hindi hindi mo kailangang magpalit-palit gano'n kasi matibay, yun.
Okey. Mhm. Ah, <chuckles> do'n sa brand na gusto mo, oo. Mhm. Oo, 'tsaka ano, eh, hindi mo kailangang nilalabhan kasi ang leather, puwedeng punas-punas lang, oo.
Mm, oo. Pun punas lang oo, yun.
Yes, tama naman. At, ah, ano nga 'no talagang nakakagulat nga noon puwede ka sa 3,000 diyan sa brand na gusto mo, eh. Ngayon ano 7,000, 15,000, sa hirap ng buhay naman talaga ngayon, eh, masyadong mahal na yan, yes, oo. Pero ano ba yung ano, pinaka aside from leather siya at matibay, eh, ano pa ba yung mga ano pinaka-importanteng katangian na kino-konsidera mo sa pagbili ng mga bags?
Mm, totoo. Oo. Totoo. Mm, totoo.